Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, вот что для вас есть, а, счастье? Как вы понимаете вообще это слово? Или, может, то, мгм.
Ага. Ага. Ага. Понятие, да, счастья, да? Ага. Ну, я его понимаю достаточно широко, то есть вот как, э, некую гармонию внутри и снаружи, да, вот так вот, да. То есть, э, к когда чувствуешь, э, себя хорошо, э, ну, то есть спокойно, ничего не беспокоит, тревоги нет никакой, а, и также, когда и снаружи, ну, собственно, какие-то внешние обстоятельства тоже благоприятные. <chuckles> Вот. Это и это идеальный вариант, да, счастья, хотя у я уверена, что, а, можно чувствовать ся счастливым и не у когда не очень благоприятные обстоятельства, но вот внутри да, но вот внутри обязательно должно быть всё хорошо, иначе вряд ли получится. Ну да, да, да.
<chuckles> Понятие? Всё всё вот это? М-да. Я вас понимаю! М-да. Абсолютно. Мгм. <laughs> Казалось бы. Мгм. Вероятно, да. Абсолютно! Это, знаете, это вот ощущение внутренней гармонии, да? Ам, я бы сказал, это когда всё это состояние, ам, в котором вот хочется и жить, и творить, и, знаете, вот всё всё всё. Н-да, то есть и необязательно, э э, как раз таки это быть там активным, да, радоваться, кричать, орать. Мне кажется, счастье- это и, знаете, просто сидеть, ничего не делать- тоже, э, счастье, да? Относительно, кому как.
Ага ага. Да. Мгм. Мгм. Да да. Петь, танцевать. Да? Мгм. Ну, конечно. Ага. Ну вот да, тоже можно, конечно. Да, не вот э о в кричать, отчасти это тоже классно, но это такой яркий восторг, да, острый, это, в принципе, м, в таком состоянии долго нельзя понаходиться в любом случае, да. Это всё равно слишком много энергии тратится, а вот, э, в тэ да, а в каком вот можно находиться долго- это вот как раз такое вот тихое спокойное состояние, когда ничего тебя не беспокоит, не болит, не тревожит. Да, вот. А вот вот это вообще, и н н так скажем, медитативное состояние монахов буддистских, да? Вот что-то такое. Да.
Мгм. Вот вот, абсолютно. Мгм. То, что это временное. Ага! <laughs> Ой, ну Я, и знаете, в принципе, считаю, что это абсолютно нормально, то есть, и не чувствовать, э, себя там счастливым, прям, да, то есть, э, это тоже нормально. Поэтому, как говорится
Мгм. Мгм мгм. Ну, нормально, но хотелось бы всё-таки чувствовать, да. Нормально, в общем-то, всё, у, да, может быть. На, мгм.
Конечно же хотелось бы, мгм. М-да, как говорится, а, это скорее про реальность того, что, ну, не будешь ты всю свою жизнь чувствовать себя счастливым, поэтому будь, знаете, и и и счастлив с тем, что ты не всегда счастлив.
Ага. Ага. Не, ну это та, то есть по понятно, что какие-то моменты будут, э, тяжелые, ну вот тут, а, в этом и состоит, что вот если человек умеет себя, м, возвращать, да, в состояние счастья, то у него просто вот эти вот, э, плохие моменты, они не затянутся. Просто это пройдет гораздо быстрее. М, то есть, э, ну, в зависимости от ситуации, но тем не менее гораздо быстрее, чем вот люди, которые очень сильно в это погружаются и вот, ну, плавают в этом, да, постоянно крутят вот в голове вот это вот всё. Ну так, собственно, я думаю, у депрессии и рождается, которая вот, в общем-то, антагонист счастью полностью, да.
. Ага. Понимаю, о чем мы, мгм. Конечно. Абсолютно, мгм. Согласен с вами. Мгм. Да, знаете, вообще, в принципе, а, понимаешь то, что, ну, мы люди, и у нас, в принципе, эмоциональный фон очень такой обширный. И, как говорится, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно, как говорится, чего-то всегда что-то иметь, да, там, или добиваться. И ведь это всё так индивидуально. Мгм. То есть, вот у вас есть какой-то рецепт счастья для вас?
.Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну да, да да. Ну, какую-то цель, может быть. Да, мгм. Ну, рецепт счастья, мне кажется, такой, что, ну, вот не циклиться. То есть вот, да, сейчас так, но, а, с <chuckles> делать шаги по выходу из этого и, а то есть знать, что всё наладится. Вот прям знать. То есть вот, что это временно, а, и всё равно всё будет лучше. Потому что большинство людей считают наоборот, да, и представляют больше большинство людей плохое, то есть что, э, уже случилось плохое и будет еще хуже. Да, то есть вот, э, а а это совершенно не обязательно, то есть зачем страдать, представляя то, что может быть, а, когда этого еще нету, да, то есть, а, страдать уже сейчас.
Хорошо. Мгм. Та, конечно. Абсолютно. Да. Абсолютно, не говорите, ну. Да, что не произошло ещё. Ну, и знаете, э, и при этом, мне кажется, это даже психика так а, так работает, то, что мы готовимся к худшему варианту. Да, вот, говорят же, то есть, а, надейся на лучшее, готовься на худшее, а, к худшему, в общем. А, поэтому, а, люди зачастую и надеются, вообще, ни на что, и готовятся <chuckles> нравится к худшему, поэтому, а, баланса нету вообще.
Да. Мгм. Мгм, мгм. Ну, вот да, то есть с дэ дэ да, даже вот а е есть фраза там: "Копить на черный день". У почему на черный день, почему вот не на белый день? Надо вот копить, чтобы купить чё-нибудь прекрасное, да, там или просто копить, чтобы всегда было там деньги по повеселиться, да, вот что-нибудь такое, да?
Н-да. <laughs> Как, как говорится, сделать так, чтобы как раз таки этого черного дня не было, да? То есть, э не его ждать, мгм.
Ну да да. То есть пль п э, э, э, э, мгм, то есть это получается как ожидание, что оно он обязательно настанет, но это же не обязательно, да. То есть, ну, понятно, могут быть проблемы у всех, но не обязательно это прям какой-то черный день настанет. Вот меня это вот вообще всегда вот поражало, вот вот это вот с, э словосочетание. М, ну нет, я, если вот коплю, я не на черный день, да, я вот <laughs> на при на что-то прекрасное, да. <laughs>
Не говорите. Да. <laughs> М-да. Именно абсолютно. Мгм, на самом деле. Ну, то есть, э, ла логика просто, знаете, уже она сама изначально, а, да, то есть, скажем так, в корне неправильная. То есть, э
Ага. Мгм. Да-да, то есть это вот прям мозг так работает, да.
Мгм. Конечно. То есть ты, вот, вроде, пытаешься, да, а, как лучше, да, себе сделать, а, в плане ты думаешь, вот, а, предот предохраняюсь, да, от чего-то плохого, а на самом деле ты, как говорится, как будто бы зовешь это плохое, да, то есть к себе. То есть призываешь
Мгм. Мгм. Ну да, вот как пре как реально, как будто вот как будто знаешь, что вот это вот случится обязательно, эм, м.
Мгм, ну, то есть это не помогает вообще, поэтому лучше всё-таки, а, получается
Ну, я согласна, да.
готовиться и надеяться на лучшее.
М-да, да, то есть, э, а, копить хорошо и как-то соломку подкладывать тоже хорошо, но это просто, м, ну, такой здравый смысл, что называется, а не ждать, что что-то плохое случится. <chuckles> Поэтому, м, а вот у вас ваше счастливое состояние зависит вот от внешних обстоятельств или всё-таки внутреннее побеждает?
<chuckles> Да, да. Конечно, абсолютно с вами согласен. Ам, я бы сказал, всё-таки зависит, конечно. Знаете, как бы не хотелось, а, это признавать, но да, то есть, э, внешние факторы влияют на моё какое-то внутреннее состояние.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, ну, то есть это может вас, э, выбить из колеи надолго или вы всё-таки, э, как-то быстро приходите в себя?
Я бы сказал, относительно быстро, да, то есть не что-то, что, о на долгое время меня сможет, знаете, как-то там в депрессию внести или тому подобное. К счастью, к счастью, да.
Мгм, мгм. Ну да-да-да, то есть вс ф ну, это да, эт это уже хорошо. Потому что в целом-то это абсолютно нормально: все живые люди, и быть всё время в одинаковом состоянии, ну, это тоже невозможно. Тэ э, очень многое от физиологии зависит, это всё равно, это гормоны, да, вот это вот всё, это всё равно, э, влияет на нас. Но если есть некий настрой, и даже вот, я бы сказала, привычка привычка на счастье, очень хорошая привычка, то есть знать, что всё равно всё наладится, да. <chuckles> Вот прям вот о вот прям в глубине себя это вот знать, и вот, ну, вот мне реально очень помогает, хе даже вот в каких-то сложных очень ситуациях. Вот, понятно, что не надо сидеть сложа руки, не надо что-то делать, <laughs> да, вот, но тем не менее.
Конечно. Мгм. Да. <laughs> Конечно, слушайте. Согласен с вами. Абсолютно, да, э, и это нормально, знаете, то есть, э, как говорится, это с соблюдать не так легко. Поэтому вот ли из личного опыта, да, то есть могу сказать то, что когда ты пытаешься одновременно всё это делать, да, как будто бы и и радоваться, и поплакать. То есть, э, надо успеть и всё это, да, то есть, э, это требует усилий это требует усилий, это никогда не легко. И поэтому обманывать себя в этом плане не надо, что, как говорится, ты всё успеваешь. Вот.
Мгм. Мгм, м, конечно. Ага ага. Ну да-да-да. <chuckles> Мгм. Ага, не, ну, в целом-то поплакать- это даже считается неплохо. Потому что это вот как раз, э, дать, э, выйти этой негативной энергии, и в целом. Ну, потому что держать её в себе- это тоже ничего хорошего, а если она есть, то её надо куда-то деть. <chuckles> Поэтому либо это физические нагрузки какие-то, ну, либо вот да, поплакать помогает многим тоже.
Да да. Мгм. Эмоции всегда, мгм. Всегда надо, да, вот дать, э, эмоциям выйти. Я скорее про то, что, о, знаете, м, не нужно притворяться, что ты там, м можешь всё делать, да, то есть, э, в врёшь, то ты сам себе, мгм. То есть с себе врать вообще бессмысленно, поэтому, как говорится, мирись с правдой, но и при этом, как говорится, двигайся дальше.
Ну. Мгм. Мгм. Не, ну да, что железный такой человек, да. Да, кстати, это, м, и психологи тоже так говорят, что свои чувства надо признавать и назвать их про себя. То есть, например: "Я чувствую злость". Да, "Я чувствую тревогу". И даже вот это простое называние, да, скажем так. Оно уже немножечко снижает этот накал, потому что, как правило, э, люди это не называют и продолжают просто внутри кипеть. И ещё больше этого ф в себе, э, д держать, это дыханием, да, помогать, это повыше, <chuckles> побольше побольше жара, да. <chuckles> Вот дыхательные, кстати, гимнастика тоже очень хорошо помогает. Вот любая, да, то есть любые упражнения дыхательные, они тоже очень хорошо помогают, да.
Абсолютно. Мгм. Не говорите, <laughs> да-да-да, м. Абсолютно. Да да. Согласен с вами. Поэтому, а, в принципе, как говорится, методов, э, много, да, которые помогают там себе. Э, получается, и, а, как-то отдохнуть и прийти в себя. Поэтому вот найдите, как говорится, что работает для вас, метод.
Мгм. Мгм, мгм. Конечно. Да, согласна. Ну вот, а вы какие дыхательные техники какие-нибудь используете? Вот если в состояние какое-то н не не не очень вам нравится?
Ам, знаете, у меня приложение было такое, где оно показывает, да, то есть когда делать вздохи, когда выдохи. Мгм, вот такое вот мне помогало, на самом деле, очень интересная, скажем так, а, методология.
Мгм, а, ага, а скока дышать и когда задерживать, да. Ага. Ага. Ага, ага, не, ну, это это классно. Вот самое такое классическое считается квадратное дыхание, то есть на 4 счёта вдох, 4 счёта задерживаешь дыхание, и 4 счёта выдыхаешь и опять на 4 счёта задерживаешь дыхание. Ну, как бы вот квадрат, да, такой получается. Вот, э, она самая простая, но просто вот она мне сразу в голову, да, приходит, когда что-то такое вот. В вот и когда з займешься вот этим, да, уже как-то, э, на второй план это уходит и уже как-то полегче становится, да, по крайней мере, не, н ну, как переключаешься, да, и получается, п просто уже легче, мгм.
Мгм. Да. Мне тоже, в принципе, мгм. <chuckles> <chuckles> Да, да, да. На самом деле, мгм, согласен с вами. Ну, с ну да, поэтому мне кажется, а, вот видите, то есть такие есть методологии, да. То есть, которые помогают, а, оставаться счастливыми. И, в принципе, а, знаете, не обязательно всё делать одному, э. Обратитесь к своим друзьям, м, почему бы и нет?
Мгм. Да, щас классно всякое. Мгм. Конечно. Да, да, можно и к психологу, если, как бы, э, друзей не хватает, да. <laughs>
Если не а если это всё-таки что-то серьезное, с лучше, конечно же, обратиться, обра сь и, да, к психологам обращаться.
К специалисту, да, там, ну, и вообще, да, я тоже считаю, что это очень хорошо. Иногда просто выговориться специалисту иногда и друзьям, да, помогает, но не всем. Просто друзья тоже разные. Плюс, э, ни г если это что-то долгое такое, то тоже друзей грузить этим, ну, не очень прикольно. Вж всем над надоедает слушать одно и то же, да,, какое-то нытьё. Э, вот, то есть, ну, вначале понятно, да, а потом просто уже, мне кажется, если с не проходит, то уже нужно, а, обратиться к психологу, к психотерапевту, да. Который даст уже более профессиональные советы, и даже вот, э, иногда хватает один два сеанса, и всё, да.
Мгм. Н-да. Конечно. Не хочется, мгм. Да, на самом деле, о Конечно. Да, абсолютно. Попробовать всегда стоит, по получается. Знаете, и понятно же, что зачастую бывает, там, это не ваш психолог, даже такое, чтобы и тому подобное.
Мгм. Ну да, это это, ну, это очень человеческий фактор тут, да, тут надо, естественно, это либо уже иметь, да, подходящего, либо перебором <laughs> на найти. Вот, ну, сейчас всякие сервисы онлайн есть, там можно почитать про каждого специалиста. Может быть, что-то отзывается, когда, то есть они ж там сами о себе пишут и, ну, часто бывает, что вот как пишут, всё равно отзывается. А у кого-то читаешь, ну, какая-то, ну, так, да, не хочется с ним общаться.
Мгм. Да, да, да. <chuckles> Абсолютно. Мгм. Именно, поэтому, как говорится, это тоже процесс, к которому нужно приходить, а, как говорится, за это время, в принципе, можно и самоанализы, да, проводить, как говорится, с друзьями.
Мгм. Конечно. Да, коне это обязательно надо. Да, да.
Очень много чего, очень.
Да, э, по э, да даже когда работаешь с психологом, всё равно нужно вот это вот, э, самому делать. Это ж не психолог делает работу, он просто подсказывает, да, ну, то есть, э, немножечко помогает, а вся работа- она всё равно на человеке, да, остается, да. <laughs>
И абсолютно вы правы, э, то есть если ты сам не захочешь, э, меняться, да, или, э, да, то есть, э, искать себе это счастье, то к, э, как говорится, тебе никто не поможет. Тебе никто не поможет измени
Конечно. Мгм. Ну, конечно, да, это д д даже вот есть банальная фраза: хочешь быть счастливым- будь им. Это вроде, кажется, ерунда, а на самом деле- нет. Да, если вот ты у тя есть такое намерение, ты всё равно будешь, да, делать какие-то шаги по направлению к этому, и в итоге обязательно станет лучше, вот обязательно, это сто процентов.
Мгм. Абсолютно. Согласен с вами. Да. Видите, как говорится, м, это путь, а, непростой, но возможный, и каждый человек пытается. Так что нужно понимать, что вы никогда не один <chuckles> вот в этой работе.
Вот. Мгм. Конечно. М, та да. Сейчас многие к этому стремятся, так что, я думаю, что поговорить, э, об этом есть с кем всегда, да? <laughs>
Мгм. М-да. Абсолютно, да, вот как м нам с вами. <chuckles> Спасибо большое.
М, да. Да. Спасибо за разговор. Да. До свидания.